Да, да. И вот, а, мне муж однажды, он ничего мне не сказал, он просто, э, такой сюрприз был для меня. Он мне сказал: "Поехали". Куда мы едем? Зачем едем? Ну, едем мы час, едем 2 час. Я говорю: "Слушай, куда мы едем?" А так как у меня очень много хобби: я и рыбу могу ловить, и, а, всегда хотела лодку свою. Вот, то мы приехали, когда подъехали к магазину, я увидела лодки. И я прям была в восторге. Я думала: "Боже, мне лодку купят!" Да, но когда мы зашли в магазин, я увидела мотоциклы. Ну, и я просто хожу там, на одежду смотрю, всё. А оказывается, мне купили мотоцикл. Так вот
Ага, мгм. Ага. <chuckles> Мгм. А, так. Мгм. <gasps> Прям настоящий собственный мотоцикл?
Э, да, мне просто спросили Он мне потом сказал: "Я долго думал, то ли машину тебе спортивную купить, то ли, а, мотоцикл". Это был подарок мне на Рождество. А, я говорю: "И что?" Он я помню, что мне был задан вопрос: "А ты, а, что больше хочешь: мотоцикл или машину спортивную?" Я говорю: "Вот одинаково. Вот и то, и то".
Мгм. Мгм. М. А, то есть он заранее тебя когда-то спросил, что тебе что для тебя ага.
Он просто спросил, это я потом вспомнила. Да. Ну вот, а так как мы оба никогда не катались на мотоциклах, сначала, э, он решил, что он купит только мне, а потом, ну, как это, я буду 1 ездить, а он? Если, а, ездить, то у нас должно быть, ну, какое-то занятие, которое нам обоим нравится. И вот.
Ага. Хм, как бы, интересная какая точка зрения, да, очень
Да, мы приехали, а, то есть, мы уже купили мотоциклы, вот к нам их привезли домой. А у нас, э, нету водительских прав именно для в вождения мотоциклов.
Мгм. А, там же какие-то отдельные нужны, да? Мгм.
И здесь нужна школа.